Oo, may bayad din siya. Actually may bayad din siya. Parang yung event na 'yon may ano siya certain fee din siya kailangan mong i-consume para maka-attend ka din sa concert niya. Parang free actually parang datingan ko sa kanila parang free na lang 'yong concert ni Sarah basta mag-avail ka ng ano nila yung event nilang ganon. So ako, sige attend tayo ng ganyan, pero ang gusto ko lang talaga mapanood ko si Sarah Geno Geronimo kumbaga. Mm.
Ah, okey. Hmm. Ah, okey. Si Sarah Geronimo. <chuckles>
Ayon na-enjoy ko naman.
Eh, ano mm, buti naman at alam mo 'yon na nakakapanood ka ng mga ganyan kahit mga mini concert lang. Tas yung mga big concert kasi 'di ba, sa panahon ngayon or sa buhay ng isang Pilipino, parang, ah, parang privilege na talaga makapanood ng mga ganyang event kasi minsan mahal talaga 'no?
Korek. Mm. Totoo. Mm. Oo, gagastusan mo talaga siya. Lalo na kung mga international artist pa 'yan. Hindi lang siya basta ano, eh, 'di ba yung, ah, thousands, eh, talagang malaking halaga talaga yung ilalabas mo lalo na kung 'di ba? Lalo na kung mga talagang ano yung mga malalaking venue yung aanuhan mo, pupuntahan mo. So na malayo palang yung petsa talagang pag-iipunan mo na yung ibap 'di ba? Lalo na 'pag mga international lalo na ngayon mga kabataan ngayon yung mga K-pop artist talagang magugulat ka kung
Sang-ayon ako diyan. Mm. Pinag-iipunan na. Kaya nga. Hmm, madami madami yung mga 'yan, napupuno napupuno nila yung ano yung isang mala ano yung Philippine Arena? 'Di ba ang laki pi pinakamalaki 'yon?
'Di ba kung gaano yung Oo. Tsaka kung tsaka kung gano sila kung gaano sila ka ano gumastos mag-effort na bumili pa ng mga ano, anong tawag don? Ng mga merch ng mga sinasabi nila, para sa mga idols nila. Kaya 'yon nga, eh, para mag-effort ka para ganon, ganon sila ka-panatic. Siguro yung mga panahon na 'yon naranasan ko siya ng kabataan ko. Pero hindi ko kayang gumastos or maglabas ng ganong halaga. Oo, iba yung kabataan natin ngayon pa kung ikukumpara naman noon 'no. So sa pag-attend ng mga concert parang talagang
Hmm, mahal din 'yon, 'di ba? Ng ganon kalaki. Mm. Very die-hard fan.